Y después tú puedes ir puedes hacerte tiempos, metas muy establecidas, 3 días. ¿Te funcionó, o no te funcionó? Tener estas metas, bien delimitadas. Eh, porque eso te va a permitir, si no te está funcionando, puedes ajustar, cuáles son las prioridades. Eh, para eso sirve, eh, tener una lista de actividades, eh encabezarlas cuáles son las más urgentes, y cuáles son las menos urgentes, para que y y eventualmente, cada 3, 4 días, ir revisando, si se cumplieron tus metas, eso creo que te puede ayudar bastante, para que no sientas, que siempre estás en esta dinámica, de de a del acelere, de estar apagando fuegos, de siempre estar en 1, 2, 3 cosas, y sentir que no avanzas, ¿te ha pasado que no avanzas? ¿Qué te sientes que no avanzas?
Entiendo. No, entiendo, entiendo. Entiendo todo lo que me dices, y sí, mm, eh, es precisamente, al final del día lo que siento, que no avancé, que no que no cumplí, que no evolucioné. Pero, en todo lo que me mencionas, no lo había considerado, la verdad, no lo había como pensado así. Y y tiene mucho sentido. porque, em, ah, cuando uno escribe, como que e e el hecho de chulear, o de ver, qué es eso que planeó, pues, primero, no se me van a olvidar cosas, porque eso es otra cosa que me sucede, se me olvidan cosas, digo: "Ah, pero es que en si hubiera anotado esto, pues, no se me habría olvidado". Entonces, me gustó mucho, esa esa idea que me das, de escribir, de hacer una lista, de relacionar aparte, lo urgente, lo importante, identificarlo. Y tener esas metas claras, eh, seguramente, mm, me van a ayudar muchísimo, que no no esté tan confundida.
Sí.